Oui, oui, oui. Ben, mmh, bah, dès que je vais être dans l oui, c'est ça, si je vais être plus dans, par exemple, le stress, les gros stress, heu, aussi au niveau financier ou quand je vais être, heu, dans l'anxiété, heu, ça ça va être des des émotions qui vont pouvoir me faire mal si je les libère pas rapidement
Parce que tu disais que d parfois, ça peut faire mal. Mmh mh. Oui.
mais par exemple, je suis quelqu'un aussi qui arrive à ressentir. Quand je suis vraiment dans le cœur et ben, je le ressens clairement dans mon cœur par exemple. Mmh.
Ah oui, d'accord.
Ouais parce que j'avance beaucoup sur le chemin et du coup, heu, limite c'est en résonance, je je je sens que ça vibre à l'intérieur de moi en fait, mais au niveau vraiment du cœur.
Mmh mh. Ouais. D'accord et donc le le type d'émotion que tu, heu, que tu ressens va se manifester, hem, de manière différente quand, heu, par exem enfin selon selon le cadre dans lequel tu es, par exemple si tu es au au travail, heu, ou alors si tu es à la maison ou ou s en de sortie avec des amis?
Oui, mais par exemple, heu, ce qui est diffic ce qui est pas évident, c'est que, heu, si je suis dans une émotion, bah, que je sois à la maison, hem, si vraiment je suis bloquée dans une émission bon c'est pas non plus tous les jours, hein, mais, heu, là selon, si j'ai pas réussi à voir laquelle c'était et à la débloquer limite et bah, ça peut me suivre finalement, heu, si je sors dans la rue ou si, quand je suis avec mon bébé. Heu et du coup, bah mmh
Mouais. Ah d'accord, oui. Mmh mh. Mais est-ce qu'elle va elle va rester la même ou elle, heu, ou elle risque de s'amplifier ou, au contraire de
Ah oui, des fois ça peut si jamais je résous pas tout de suite, oui ça va aller en s'amplifiant, c'est-à-dire plus ça va aller, plus je vais me sentir, heu, oppressée, an an angoissée limite. Mais mais ça va pas se voir. Je v j'ai en fait, à l'in à l'extérieur de moi, si j'en parle pas oui clairement, oui c'est ça personne, heu à l'intérieur de moi si je veux pas mettre les mots à l'extérieur ou parfois limite, hem, ça aussi récemment, arriver à mettre, heu, à dire: «Bah écoute là je suis angoissée, je suis stressée». Je commence petit à petit à arriver à mettre des mots, limite sur mes émotions et finalement a arriver à l'extérioriser.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. C'est à c'est c'est à l'intérieur de toi, oui, tu bouillonnes. Mmh mh. Oui. Mmh mh.